Ya, biraz, böyle, eee, şey meselesi, bütçe meselesi açıkçası kafamı karıştırıyor bu ara. Şimdi yeni bir, iii, yıla giriyoruz artık ve biraz daha böyle bu sene ben tekrardan çalışmaya başladım, önce onu söyleyeyim. Belli bir süre çalışmamıştım. Iıı, küçük bir çocuğum olduğu için. Birtakım, işte, böyle, tabii finansal hedefler koydum. Hani, eee, belli bir gelirin üstünde bir şeyler yapayım filan diye ama birazcık da kafam karışık açıkçası. Çünkü aslında hem şey yapmak istiyorum. Biraz, böyle, ufak ufak parayı, hani, yatırım gibi de değerlendirmek. Yani, biraz, böyle, bir şeyler, ne bileyim, yani, bir araştırayım bakayım diyorum, işte, hani, birtakım yatırım araçlarına gireyim. Ama bir yandan da böyle beklenmedik, hani, birtakım, ııı, masraflar çıkabilir. Bir acil durum fonu, hani, oluşturmak da gerekebilir. Şimdi, burada nasıl davranacağım? Yani, neyi, hani, ka iii, yüzde kaç ayırmak gerekir? Neyi, nasıl yönetmek gerekir? Açıkçası, hani, bu bütçe konusunda birazcık gerçekten kafam karışık. Çünkü, hani, tamam, yani, belli bir para var, eee, ayırabileceğim ama, hani, o yatırımdan da hep böyle ani şeyler çünkü, şimdi, mesela çocuğun okulu değişecek vs. olacak. İşte, birtakım hani, o tamam, belki beklenen bir şey gibi görünüyor ama bizim öngöremediğimiz birtakım masraflar olabilir. Yani, bir, açıkçası yaşadığım ülkede, yani, bir sağlık masrafı, mesela, bir özel hastaneye gitmek falan da çok yüksek, cidden çok yüksek. Eee, dolayısıyla, şimdi, mesela, kızımın özel sağlık sigortası varken bile, biz bir kere, hani, götürmek zorunda kaldık, eee, o orada bile, böyle, sıkıntılar bi bi şey. Biz yine, hani, hiç yoktan, orada birkaç saat kaldık diye, €500-600 para ödedik, mesela. Hani, bunun gibi şeyler olabiliyor. Bunu da görünce, insan biraz daha hazırlıklı olmak istiyor, işin açığı. Dolayısıyla, bunun için senden birazcık açıkçası, dedim, hem anlatayım hem belki bana, eee, bir tavsiyeler, hani, vardır verebileceğin diye geldim.
Tamam. Ne güzel. Hımm. Doğru. Anladım. Tabii. Hımm. Anladım. Haklısın. İyi yapmışsın. O tarafta, eee, tabii ki ama biraz da, eee, durumu aslında biraz daha anlamak isterim. Öncelikle hayırlı olsun, eee, <giggles> çocuğun için. Eee, dediğin gibi, o tarafta, eee, beklenmedik böyle masraflar insanı biraz yorabiliyor ve kenarda da işte, kenarda köşede bir para olması da insanı aslında, eee, psikolojik olarak, eee, rahatlatabiliyor. Hani onun güvencesi aslında iyi. E, şeyle başlayalım istiyorsan. Ne kadar aslında böyle, eee, kazancın ne bandında, eee, "euro" dedin ve büyük ihtimalle euro kazandığına böyle varsayıyorum ama, eee, o tarafta hani, ne bileyim, hani, 1.500-€2.000 mudur, ııı, 3.000-€4.000'lar mıdır? Eee, o tarafta ne gibi bir şeyin var? Bir de, eee, aslında sabit giderlerin mesela yaklaşık, ııı, maaşının ya da kazandığın paranın ne kadarını böyle kapsıyor?
Teşekkürler. Hı hı. Evet. Eee, ya, aslında sabit diyebileceğimiz giderlerim ya, şöyle, evin bizim genel zaten, hani, giderlerini eşim karşılıyor. Ben zaten belli bir süre öncesine kadar da, işte, bir süre çalışmadığım için. Şimdi dolayısıyla benim sabit giderlerim birazcık böyle, şey, hani, ben çalıştığım için, işte, eve temizlikçi geliyor; işte, çocuğun okulunun aktivite paraları var falan. Hani, eee, bu tarz şeylerden bahsediyoruz. Gelir bandı dediğimiz de şu anda yani aşağı yukarı, işte, aylık biraz tabii değişmekle beraber, işte, €2.000-€2.500 civarı diyebilirim. Bir ara bundan biraz daha fazlaydı, ııı, ama o zaman, işte, 2 işte birden çalışıyordum ve o açıkçası sürdürülebilir olmadı benim açımdan; çok çeşitli sebeplerden dolayı da olmadı. Iıı, ama yani yaşadığım ülke için aslında çok, ııı, iyi bir rakam. Hani o açıdan da, eee, çok problem yok, ııı, baktığın zaman.
Tamam. Anladım. Imm, do Anladım, e evet. O tarafta en azından, hani, ııı, yaşadığın ülkeye göre, hani, kazancının ortalama üzeri olması güzel güzel bir şey. O tarafta ne yapabilirsin? Eee b he, şeyi sorayım ondan önce, ne yapabildiğine geçmeden önce. Herhangi bir, işte, borç harçtır, ııı, böyle bir kredi ödemesi, işte, ev kredisi, araba kredisi, eee, var mı? Bir de şu an mesela kenarda köşede koyduğun, eee, herhangi böyle birikiminiz var mı?
Tamam. Hı hı. Eee, şöyle, yani yine ben kendi açımdan anlatacağım. Benim öyle Türkiye'de birtakım ödemem gereken şeyler olmuştu. Çünkü ben geçmişte bir, işte, iflas yaşadım; şu bu falan filan oradan çıkan bayağı bazı şeyler vardı. Ödedim, bitti. Bu sene böyle şeyleri de yeniledim, eee, cihazları falan yeniledim; işte, hani, bilgisayardır, telefondur falan, aaa, belli bir sonuçta döngüde o da bir ihtiyaç oluyor. Yani onları temizlemiş oldum, hani seneye kalmadı onun için söylüyorum. Çünkü o da yani bir masraf olarak ortaya çıkabiliyor, ııı, ciddi bir masraf. Eee, bunun üstüne yani ben, eee, ya, eşim dediğim gibi yani o ayrı bir zaten, hani, şey yapar; her zaman bir a onun tuttuğu da bir, eee, fon var, hani, eee, belli bir para, aaa, ama hani o ben birazcık şu anda şeyi değerlendirmeye çalışıyorum. Hani kendim birazcık böyle biriktirmeye başladım ama bir yatırıma yöneltmek istediğim için onu, işte, hani, onun ne kadarını tutmak gerekir falan kafasında <giggles> onu da çok şey yapamıyorum. İşte, hani ben o kazandığımdan ne kadarını aylık mesela, işte, normal euro olarak; yani euro olarak tutulan para da eriyor ya bir de şimdi o da var. Hani, eee, yani yani ben TL'den euro ülkesine geldiğimde bunun olacağını pek düşünememişim tabii ilk başta. Şimdi bir baktım ve sonuçta euro da eriyor yani TL kadar değilse de. E, yani o noktada da, işte, hani, o aydan aya aslında bir bir şeye, ne bileyim, böyle bir bir fona, bu bir şeye hani onu büyütebilmek daha mantıklı geliyor ama bir yandan da tabii belli miktarda tutmak lazım yine.
Tamam. Güzel. Hı hı. I tabii. Hı hı. Anladım. Hı hı. Doğru, o tarafta aslında yani kazandığın paranın, eee, en azından böyle bir %30'unu, %20'sini böyle aslında kenara ayırabilirsen ilk başta onla başla; sü sonra bakarsın, hani, elinde daha fazla para kaldı, daha fazlasını, eee, oraya ayırabilirsin. Ne yapabilirsin? Doğru evet, bir euro enflasyonu da var. Eee, euro bandında, işte, şu an tam rakamı hatırlamıyorum ama dolayısıyla evet o tarafta paranın da değerini korumak için, işte, belli başlı, ııı, ya, şey yapabilirsin. Ne yapabilirsin? İşte, ne bileyim, altın alabilirsin, işte, gümüş alabilirsin ya da ne bileyim, o tarafta baktığında, işte, en azından eurodan daha değerli olan böyle bir para, ne bileyim, işte, İsveç, eee, İsviçre frangı olabilir. Belki, tamam, daha pahalı alması ama en azından daha enflasyonu azsa, eee, para daha değerliyse ve hani daha sabit kalıyorsa ki yaklaşık galiba yüzde sıfırdı galiba en son ya da %1 gibi böyle bir enflasyon vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Emm, ona bakabilirsin. Onun dışında başka neler yapabilirsin? Eee, bel belli başlı fonlar var mesela, eee, şey, emm, eee, SNP, eee, 500 var diye geçiyor, SWP500 olarak geçiyor; işte, öyle belli başlı fonlar var. Onlara, işte, hani, aydan aya işte bir €50, €100, eee, onlara atabilirsin. O o tarafta, işte, fonun gittikçe aslında büyüyor ve sonrasında da emekliliğin zamanında da hani, ya sen kullanırsın ya da işte, ne bileyim, çocuğun için böyle bir, eee, fon oluşturulmuş, eee, olabilirsin. Aydan aya o fona, eee, para atabilirsin. Belli başlı fonları seçip, ııı, oraya paranı yatırabilirsin aslında.
Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Doğru. Ya, aslında ben de bu dediğin şey, hani, mantıklı ben de birazcık böyle S&P 500'ü falan, ııı, açıkçası, ııı, araştırmıştım. Yani, o bana da çok mantıklı geldi. Altın opsiyonuna baktım ama bu yaşadığım ülkede, işte, o da birazcık böyle bir tuhaf. Eee, şey olarak, hani, eee, fiziki almaya kalktığında, ya genel olarak zaten makas farkı çok yüksek de, hani, Türkiye'deki gibi değil, yani, çok böyle ge geriden başlıyorsun. Hakikaten çok uzun vadeli düşünmek lazım. Hani, Türkiye'de alması da bozdurması da kolaydı ve çok da ciddi ya, o boyutta bir makas farkı da yoktu. Eee, dolayısıyla şimdi burda ne kadar mantıklı ben onu çok şey yapamadım. Hani, belki uzun vadeli tutmak için mantıklı oluyor ama orda da ben şeye geldim işte bu hani S&P 500 gibi bir şeye, hani, uzun vadeli yatırsam acaba daha mı mantıklı olur filan diye düşünüyor insan. Bir de fiziki altınla, işte, İngiltere'nin böyle, eee, liraları var, ııı, kraliçe var falan, hani, onlar satılıyor ama, yani, onun da, böyle, 1000 tane teferruatı varmış, biraz araştırdım açıkçası. O da beni bir yıldırdı, yani, bu konuda. Hani, çünkü yok, işte, orası öyle mi, burası böyle mi, kimisi kimisinden değerli alıyor. Ya bizden hakikaten basitmiş o iş. Belki de o yüzden çok, böyle, şey yapamadım onu. Bir de onu alacaksın, nerede tutacaksın falan o zaten onun 1 tanesi €800 hani, onlardan bir 3-5 tane birikir ya, böyle, bir evde o şekilde bir altın falan, hani, o da bir tuhaf geldi bana. Eee, ama o S&P 500 gibi bir şeye aslında girsem diyorum, hakikaten ben de, yani, bu arada ayda, hani, öyle €50 €100 değil, aslında ben, böyle, biraz daha, böyle, hakikaten €1.000 falan yatırmayı da istiyorum, yani, ya da işte €1.000'yu kenara atarım, hani, bilmiyorum bir kısmı euro'da mı durur ama belki başka bir para birimine çevirmek de, evet, ııı, mantıklı olabilir bir kısmını. Çünkü bana bir de, böyle, bir hızlı da bir, paraya dönecek de bir şey de lazım yani, hani, eee, baktığın zaman. Çünkü, e, lazım olursa nereden kullanacağız bu sefer şimdi o da ortaya çıkıyor. Eee, ya onu biraz deneyebilirim ama, işte, bu, uuu, ülkeler üzerinde acaba onu nasıl öğrenmek, hani, nereden hareket etmek lazım onu çok bilemiyorum, yani. İşte, böyle, bir internetten, Avrupa üzerinden genel yapılan bu işlerin yapıldığı bir, eee, şeye mi girmek lazım, burada yaşadığım ülkedeki bankaya mı, hani, o, ııı, her yerin de yönetmeliği farklı, hani, AB ülkesi ama, işte, eee, vergiler filan da farklı baktığında genelde araştırabilir. Orada da nereden, hani, başlamam lazım onu da çok bilemiyorum.
Evet. Hı hı. Doğru. Hımm. Doğru. Hı hı. Doğru, evet. Doğru. Mesela. Hı hı. Hımm. He. Hı hı. Doğru. Anladım, o tarafta aslında ilk, iii, yapacağın şey, işte, bankana, aaa, gidip aslında, hani, bankanın aracılığıyla, işte, altın alıp yani fiziksel bir altın değil de, işte, banka aracılığıyla, eee, bir, eee, altın fonuna aslında paranı yatırabilir misin? İşte, yaşadığın ülkenin borsasına ya da başka borsalara, eee, paranı yatırabilir misin? Ya da başka şey, hisse senedi de mesela bunun yanına ekleyebilirsin. Belli başlı böyle güvendiğin, eee, uzun vadede, eee, yatırım yapabileceğin, işte, bir gelecekte, hani, dersin, seçersin, ha, bak bu, bunlar iyi iş yapıyor ve ı ııı, devam ederler değer kazanmaya devam eder bu şirket dediğin, işte, şirketler varsa o tarafta onların da, işte, hisse senetlerini alır, paranı da orada tutabilirsin. Eee, istersen yani, işte bu, ııı, işte coin denilen işte Bitcoin'ler, onlar, bunlar da sanal, eee, paralar da var o tarafta bir yatırım yapmak istiyorsan. Güvenebilirsen, herkes güvenemiyor. Eee, anlayabiliyorum insanları. Çünkü, hani biş bir şey istiyorlar, hani, böyle, elimde tutayım, göreyim, bakayım istiyorlar. O tarafta dediğin gibi, bir de şey var, işte işte, AB olmasına rağmen her ülkenin farklı regülasyonları var. Eee, her yere böyle "ha" deyince böyle paranı yatıramıyorsun. Eee, ama en mantıklısı aslında böyle bankanla konuşup, eee, na o tarafta, eee, şeylerini bulmak olabilir, emm, opsiyonlarını ya da teknik şeyleri bulmak olabilir.
Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Evet, yani şimdi Doğru. Banka yani, bankaya gidip evet Ya, burada bankadan randevu almak falan da bir zor, böyle bir değişik bir g gerçekten bana çok değişik geliyor buradaki, hani, sistem. Hani, biz çok alışmışız çünkü, yani, böyle çat diye aç kapıyı gir falan. Bir tane numara, hani, geç istediğini sor. Iıı, ama burada, işte, o öyle değil. Eee, o da belki insanı, işte, biraz şeyden geriyor, <chuckles> yani çünkü internet uygulaması var, mesela bu hiçbir yatırım opsiyonu oradan açık değil falan. Yani, herhâlde yine AB ülkesi olması, muhtemelen benim yabancı olmam falan herhâlde, eee, birtakım, eee, regülasyonlar var ama, ha, bir yerden de başlamak lazım herhâlde. Dolayısıyla da en iyi seçenek şu an benim için evet, bir bankaya gidip bir neleri yapıp yapamayacağımı bir öğrenmek geliyor. Eee, çünkü burada, hani, başka tanıdığım Türk arkadaşlardan da yani altına yatırım yapmak isteyip çok bu konuda muvaffak olamadı insanlar. Ya, öyle bir, eee, durum var. O biraz zorlayıcı, yani, onu da herhâlde gidip de bankadaki, hani, o bu işi bilen birinden öğrenmek dışında bir seçenek kalmıyor geriye. Eee, şey kripto meselesine ya, onu bir ara düşündüm ama o buna ben onunla uğraşamam, yani, çünkü gerçekten o bir de bir takip gerektiriyor falan. Ben istiyorum ki böyle aydan aya hakikaten, işte, fon gibi bir şey olsun, şey olsun, ya, yatırayım oraya, atayım. Hani, çok da onu düşünmeyeyim. Uzun vadede o orada kalsın. İşte, hani, çok, böyle, her inişini çıkışını falan, ııı, yani, ııı, bu bu şekilde kafa yorabileceğim bir şey istemiyorum. İşte, belki bunun belli bir bölümünü de, eee, işte, biraz belki euro, biraz da dediğin gibi yani bir frank mrank bir şey, eee, başka bir para biriminde tutup, hani, hızlı dönüştürülebilir bir şeyde şey yapabilirim ama, eee, bankadan başlamak gerçekten mantıklı, ııı, ve o uzun vadeli işler de bana uygun görünüyor. Teşekkür ederim ya, hani, böyle gerçekten detayla dinledin, <chuckles> hani tek tek, böyle, içinde bulunduğum durumu ve çok gayet uygun tavsiyeler verdin. En azından şimdi bir kafamda yol haritası oluşmuş oldu yani, e bu sayede. Ben bunu, ııı, deneyeceğim o açıdan. Çok teşekkürler.
Hı hı. Ha, öyle mi? Belki. <chuckles> Anladım. Doğru. Hıı. A! Ha. Harika. Doğru. Ne demek. Harika. Imm, ne demek, ben teşekkür ederim o tarafta. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana diyeyim.
Görüşürüz.
Görüşürüz, kendine iyi bak.